ใช่ค่ะ คือ เราซื้อแค่หนังสือวิธีซ่อมมือถือคู่มือซ่อมมือถืออะไรแค่นั้นเอง ใช่ แบบนั้นเลย เขาก็ เขาจะขายเป็นชุด kit เลยนะคะ ชุดซ่อมมือถือเฉพาะอะไรยังไงเขาก็ อา ขายเป็นแบบว่า เฉพาะอุปกรณ์เฉพาะรุ่นอะไรด้วยนะคะ แบบนี้ด้วย อา เราก็ไปซื้อมา แล้วก็ คือมัน ใน ในความรู้สึกตอนนั้น คือ เออ มันก็ง่ายเนาะ แบบแค่ดูคู่มือ แล้วก็ซ่อม อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งใคร ๆ ก็ทำได้ เราคิด คิดอย่างนั้นนะคะ แต่ว่า เหมือนกับว่า เออ บางคนเขา ก็อาจจะไม่ชอบ หรือว่าด้วยสายตา เพราะว่า IC ในมือถืออะมันจะเล็กมากนะคะ มันต้องใช้แว่นขยายส่อง อะไรแบบนั้นเนาะ อ่า แล้วเราก็เป็นคนค่อนข้างที่จะแบบ เอ่อ สนใจพวกเท เทคโนโลยีก็เลยลองทำดู ทีนี้ อา พอมือถือ ใช่ พอมือถือเปลี่ยนเป็นจอสีเท่านั้นละค่ะ ก็เลยรู้สึกว่า เออ เราขี้เกียจตามเทคโนโลยีแล้ว เราจะต้องไปซื้อคู่มือใหม่อีกแล้วเหรอเนี่ย เราต้องไปซื้ออุปกรณ์เพิ่ม อะไรอย่างเงี้ย เรารู้สึกว่าไม่อยากลงทุนแล้ว อือฮึ
อืม อืม โอเคค่ะ อืม ค่ะ อา อือ ค่ะ อ อืม อะฮะ อ๋อ ดีจังเลยค่ะ อืม อืม อ๋อ โอเค อย่างงี้นี่ เออ เออ เออ แล้วตอนนั้นน่ะค่ะ ที่เราเรียนรู้เอาเองอะ จากในหนังสืออะ เคยมีบ้างไหมคะที่แบบว่า เราไม่เข้าใจแล้วเราหาวิธีแบบว่า เอ่อ แก้ไขปัญหายังไงเวลาที่เราไม่รู้ หรือว่าไม่เข้าใจตรงนั้นน่ะค่ะ?
ค่ะ อืม เท่าที่ดูเนี่ย ก็เหมือนกับว่า มีบ้างนะคะที่ไม่เข้าใจ แต่เราก็พยายามศึกษาเองนะคะ ก็เหมือนกับทดลอง ลุ ดูเองอะเนาะว่า เอ๊ะ มันใช่แบบนี้ไหม อะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าในตอนนั้น ถ้าสมมุติว่า มันไม่ได้จริง ๆ นะคะ แต่เผอิญตอนนั้นทำได้ ถ้ามันไม่ได้จริง ๆ เราก็จะต้องติดต่อเจ้าของหนังสืออะค่ะว่า เออ อันนี้ คือ ตาย ก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะ ใช่
อืม อืม ๆ ค่ะ อืม อ๋อ อืม ค่ะ อ๋อ อ๋อ เจ้าของหนังสือ โอ๊ย ดีจัง อา ให้อธิบายเพิ่มเติม งั้นก็แสดงว่า คุณก็จะลองผิดลองถูก ก ก่อนจนคุณเข้าใจมากขึ้น เอ่อ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ ตอนนั้นน่ะ ตอนที่ทำตอนนั้นรู้สึกว่า มีความสุขไหมคะ?
อืม